Naku, kung ano-ano lang. So, usually kung ano naman yung mga latest at yun nga, kumbaga alam mo yung mga kanta ng Aegis? <laughs> Oo, nay ni nina Mariah Carey. Alam mo 'yan. <laughs> Yung mga banda sa'tin, yung mga Eraserheads or, ah, nung River Maya, 'di ba? 'Yan, ah, 'yan nga ang kinakanta, eh, oo. Regine Velasquez. <laughs> Sarah Geronimo.
Oo. Ayun. Uy, na matataas po 'yan, ah. Oo. Siyempre. Oo, yung pambiritan. Oo. Ayun, kay Regine V Uy, ang tataas po niyan, ah, kaya lalo po kila Regine, 'yan. Pero kayo po, kung, ah, itutugma ninyo sa artista ang boses ninyo, kaninong artista po kaya? <chuckles>
Oo. <chuckles> Naku naman. Hindi naman talaga maikukumpara yung boses ko sa sa artista kumbaga. Pero mahilig lang din talaga ako kumanta, katulad nung mga kanta ng mga Freestyle. Ay, yu yung Freestyle na, yung banda dati na Freestyle pero
Ah, okey. Ah, oo. Maganda rin po kantahin yun.
Oo. Oo, maganda yung mga kanta nila, eh. 'Tsaka yun nga, halimbawa yung mga kanta din nila Lea Salonga at dati nagustuhan ko talaga yung mga kanta ni Carol Banawa. Kasi mga gusto ko minsan yung mga soft, eh. Tapos yung, yun nga, yung kina alam mo yun, Till my Heart Aches End, kumbaga mataas yun, eh. <laughs>
Totoo. Karaoke. Oo. <laughs> Pero ano, kayo po, ano po yung pinaka-paborito ninyong kanta? Yung parang gu ah, parang 'pag tuwing may karaoke, yun yung agad iniisip ninyo?
Ay, oo. Ewan ko ba, ba't nagustuhan ko yung Bakit Ngayon Ka Lang. Oo, anong style? <laughs> Oo, duet 'yan. So, minsan nagkakabaliktad pa nga, kung sino yung ano, sino yung babae sa lalaki. <laughs> Hay naku.
Ay, ang ganda niya, oo. Ano ba duet po 'yan? Ah, o <laughs> Ay totoo. Maganda nga po 'yan 'no. Pero sa inyo, 'pag sinabing karaoke, ano po yung unang pumapasok sa isipan niyo?
Naku, siyempre ano 'yan, ah, tawanan, tawanan. Oo, okey. Oo, kasi, eh, talaga namang palakasan ng loob, eh. Kung sino talaga ang gustong kumanta at siyempre pagka pagka tumaas ang boses at hindi naabot, tawanan kami kumbaga <chuckles> which is kami-kami lang din naman kasi, kaya okey lang naman. Kumbaga nag siyempre, acceptance na lang kung <chuckles>
Oo. O, yung kasiyahan. Tama. Oo, totoo naman. <chuckles>